Tama, tama. Napakaganda ng sinabi mo 'no, 'yung pinakamagandang maireregalo mo ay 'yung pagiging malusog mo, kasi oo nga naman, pahirap din para sa mga mahal mo sa buhay o pamilya kung ikaw ay nagkakasakit dahil sa kapabayaan mo, 'di ba? Siguro ang maidadagdag ko nalang do'n, 'yung napakahalaga ng suporta ng pamilya o kaibigan. Ah, nakakatulong ito ng malaki sa pagpapanatiling aktibo ng pamumuhay dahil kung meron tayong mga tao na nakapaligid sa'tin na kumbaga nag-e-encourage sa sa'tin na ituloy 'yung mga bagay na, ah, ginagawa natin para mapanatili tayong aktibo. Do'n tayo nakakakuha ng ano, eh, 'yun tinatawag na push 'di ba, 'yung lakas ng loob na akala natin. Oo 'di ba, 'yung driving force, kasi minsan aminado ako napakahirap gawin, eh, pero kung siguro meron ako isang tao, kagaya siguro kung ang partner ko ay hinihigpitan ako para maging mas aktibo ako, baka kahit na tinatamad ako, inaantok ako, baka nagagawa ko pa rin 'yung mga bagay-bagay na 'yun.
Mm. Mm. Ah, oo, tama. Mm, ano na tawag nila do'n? Driving force. Mm. Mm, at saka ta kung talagang supportive po 'yung partner, 'no.
Mhm. Oo. 'Yun nga ang pagka-supportive kasi ng partner ko ano, eh, nasobrahan, 'yung sobrang supportive na wala na akong gagawin. <laughs> Kaya halos hindi na ako siya naglalaba, siya nagluluto. <laughs>
Hmm. Mm. Ah, parang ano po pala 'no, ah, iba yung role ninyong dalawa.
<laughs> Nagtatrabaho din naman siya, pero 'yun 'yung ginagawa niya para sa akin. <laughs> Ay naku, natuwa nanaman akong kausap kita.
Ah, oo. Mm. Mm.
Maraming-maraming salamat sa napakasayang usapan at punong-puno ng aral.
Ay, maraming-maraming salamat din po.
<laughs> Napakadami kong natutunan.
Naku, napakasuwerte niyo po pala, kasi gustong-gusto po ng partner niyo na siya 'yung naglalaba.
<laughs> Makakahanap ka rin niyan. <laughs> Sige, paalam na muna.
Ingat po kayo.